Ну да, там можно, э, уже варьировать детали, да главное, чтобы место хорошее было. Мгм.
Да, да, да, да, да. Главное, чтобы хорошее место, красивое, и много много места как такового. Я, допустим, вообще, вот, в принципе, не люблю отели, какие бы они ни были красивые. М, private- это всегда маленькая комнатка, а красивые общие места, которые вот там, красивые общие сады, меня так не устраивает. Мне надо, чтобы всё моё красивое было моё.
Мгм. А, ага. Мгм. Ну да. Мгм. Ну, понятно. Я иногда очень люблю отели. Вот мне прям на пару-тройку дней, я вот прям, м, очень люблю. Вот просто, как вот сменить картинку, э, и, э э э, вот как-то переместиться в другое, вот. Ну, конечно, желательно, чтобы это хороший был отель, то есть чтобы там никто спать не мешал с тонкими стенами, да? <chuckles> Вот такое вот.
Я вот нет уже давно. Мгм. Мгм. Не, ну, понятно, мы щас про идеальный отдых говорим. Мало кто скажет, что тонкие стены- это мой идеальный отдых.
Ну да, да. То есть, если про идеальный, то это вообще прям какой-то <chuckles> Ну да, просто и и
Это это очень странная категория людей.
Ну да, ко ко кого-то просто не мешает это. Да, то есть, они ложатся, засыпают, отдыхают, и, э, им вообще хоть пушку, э, ф это, в э, под ухом.
А, ну, не мешает, да. Испанцам, например.
Да. Ну вот да, то есть де реально некоторым не мешает. Мне мешает и сильно, то есть мне даже и там, если тонкие стены, мне и телевизор будет мешать, разговоры тоже. Н ну.
Мгм. Да-да-да, мне тоже, конечно.
Э, это уже как от не отдых. Я поэтому всегда, вот, э, выбирая отель, смотрю, м, отзывы, чтобы вот никто не писал, что слышно соседей или тонкие стены, плохая звукоизоляция, вот.
Мгм. Мгм. Вот поэтому я люблю, чтобы вокруг ещё был мой собственный сад.
Ну ну, в принципе, э, й Э, д да. Ей е еще можно, ну, всякие на Airbnb кв квартирки или виллы снимать. Ну, там вот можно такое найти, да. То есть, э, вообще не будет. Н ну да, дорого. Дорого, да. Ну, э, в если там ш что-то в несезон, что-то такое посмотреть.
И вообще никаких соседей. Чисто поле, чистый лес. Идиллия. Да, да, да. Но дорого. Но дорого. Ой, я вообще очень люблю отдых в несезон, потому что мало людей, тишина, спокойно и вот просто. И дешевле в разы, причём невероятно, это же.
Да, там спокойнее. Мгм. Да, и дешевле. Мгм. Да, ино иногда очень сильно дешевле. Вот, э, рэ в Европе ещё особенно посмотреть цены на какой-нибудь там, м, февраль и на август. Вот это будет такая разительная разница. Всь а август
Мгм. Мгм. Да, согласна. Да. Да, да, да, там в три четыре, в 5 раз, конечно.
М. Особенно август- это вообще дурдом просто, да. <chuckles>
Все хотят, все хотят. Вав я вообще, я даже не понимаю, как можно отдыхать так толпово.
Да я и

Ну да, да. Так вот ответишь и всё, да жалоба тут же будет. Да? <chuckles>
Конечно.
Ну да, я з в них сложная работа.
Поэтому да, для меня хороший отдых- это смена деятельности, это вот занятия спортом, чтение книжки, прогулки на свежем воздухе, опять же. А, ф
Мгм, мгм. Да. Да. Посмотреть что-нибудь красивое там, мгм, м, на море, н на лес, на горы, <chuckles> может.
Да да да да да. Кино иногда хорошее 2посмотреть- тоже хороший отдых, я считаю.
Да. Я тоже. Я иногда прям очень люблю, чтобы вот прям вообще ник э, я, да я вообще одна люблю смотреть, чтоб вот мне никто не мешал, и погрузиться вот, э, в мир фильма, и вот чтобы меня вообще ничего не отвлекало. Ну, то есть, вот у меня вот такой перезагруз получается.
В хорошей компании. Мгм. Ага, ага. А я ещё люблю, чтоб потом обсудить это кино с кем-то.
А, ну, вот так прикольно, да. Так, в принципе, можно сходить в кино, э, с компанией, потом уже обсудить. Да? Ну, или там не с компанией, а с другом, подругой, там, с кем угодно.
Да-да-да, да, да.
Да, вот так интересно тоже, вот если, эм, вместе. Э, ну, как времяпрепровождение, да, то есть, вот. И особенно прикольно, если обсудить, а, да-да-да, то есть.
Да. Ну да, это тема для дискуссии, какие-то э, поделиться мнением на какие-то острые темы.
Да, то есть не просто понравилось, не понравилось, а вот мне н вот вот когда вот, ну, что-то более глубокое, да? Да, такое вот. <chuckles> Да, мгм. Вот не знаю, там вспомнить, с что напомнило вот это в фильме или что это похоже у другого режиссёра. Вот так вот очень прикольно. Да.
Детали всякие, да-да-да. Ага, да. Мгм. Музыка, детали. Но это вот интересно с, э, людьми, которые, э, в этом которые, насмотренность у них есть, немножко разбираются, разносторонние, опять же, там разные взгляды и вот это вот всё. А вот скажите, часто ли вам удается полностью отключиться от работы в свободное время?
Ну, немножко разбираются, да? Мгм. Да, да. Мгм, м, согласна. Мгм.